Ja genau. Falls du merkst, irgendwie es fühlt ist dir der Stress staut sich wieder an und du hast grad du merkst grade, dir wird grad alles zu viel und du wirst, äh, vielleicht auch wütend und frustriert. Wenn du das m das manchmal spürt man das ja, wie sich das so hochstapelt, ne? Genau, und für solche Momente kann das natürlich 'ne ganz tolle a ähm, Übung sein.
Mhm. Ja. Mhm. Ja klar, genau. Ja, super. Also, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Gibt's denn auch was vielleicht, was ich so irgendwie regelmäßig in meinen Alltag einbauen kann auch, ähm, ja, einfach um dem vorzubeugen?
Ähm, Routinen? Wenn du so bestimmte Routinen hast, wo du dir immer Zeit für dich nehmen nimmst, ob's jetzt 10 Minuten, 15 Minuten oder 'ne 1/2 Stunde ist. Klar, ich glaube, 'ne 1/2 Stunde ist natürlich schöner als 15 Minuten, aber wenn du vielleicht 'n sehr vollen Tag hast, ist vielleicht nicht mehr drin als 15 Minuten. Dass du dir irgend 'ne Routine aufbaust, wo du dir sagst: „Ich gehe jetzt mal kurz ans Fenster“ oder „ich mache 'n bisschen frische Luft rein und, ähm, schau mal bisschen nach draußen.“ Es kann guttun, nach draußen zu schauen tatsächlich, wenn man viel zu Hause ist. Sich auch wenn es sehr banal klingt, sich ans Fenster zu stellen und nach draußen zu schauen, weil es einen wieder so in die Realität zurückholt, in das Hier und Jetzt. Ähm, weil man auch nicht das Gefühl hat, irgendwas ist blockiert, sondern man kann in die Weite schauen. Das kann tatsächlich auch etwas für einen tun und wenn du dir das als Routine jetzt nur als Beispiel, ne, äh, aufbaust für dich, wo du sagst: „ich hole mir jetzt 'n paar ruhige Momente mit 'm Kaffee oder 'nem Tee“, ähm, dass du deine Momente hast auf jeden Fall dur de den Tag durch. Das wäre 'ne kleine Routine, die man zum Beispiel einbauen könnte.
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja, gibt's denn irgendwelche hast du vielleicht Tipps, wie ich denn dann solche Routinen besser einbauen kann oder einfach mich selber dazu bringen kann, diese Routinen auch wirklich einzuhalten? Gibt es da Anhaltspunkte, Ankerpunkte?
Mhm.